Du, ähm, ich wollte dich mal ‘n bisschen nach deinem Rat fragen, und zwar habe ich ‘n paar Probleme mit, äh, unklaren Prioritäten und Unsicherheit, worauf ich meine Aufmerksamkeit richten soll. Und zwar bin ich, was meinen Beruf angeht, ‘n bisschen in in der Patt-Situation, und zwar habe ich, äh, nach dem Abitur, ähm, ‘n halbes Jahr nichts gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Also, ich hatte keine Ahnung, in der Zeit wollte ich auch eigentlich zur Polizei gehen, aber dort konnte ich nicht hin wegen meinen Augen. Ähm, genau, dann habe ich, weil ich gesagt habe: „Ich muss irgendwas machen, ich kann ja jetzt nicht noch ‘n halbes Jahr zu Hause rumsitzen“, habe ich dann Lehramt angefangen. Ähm, aber das ist nix für mich, das macht keinen Sinn, wenn ich das mache, deswegen habe ich das Studium abgebrochen. Ähm
Mhm. Okay.
und, ähm, jetzt bin ich quasi in der Situation, wo ich halt ich ich schlage mich halt jetzt mit kleineren Jobs durch, die halt nicht längerfristig, ähm äh, gehen, sage ich jetzt mal, ne? Und, ich weiß halt nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ich weiß nicht
Ja.
Äh, worauf ich meine Prioritäten setzen soll und so weiter, weil im Prinzip habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte in Richtung meines Traumberufs gehen oder in Richtung f sch von Berufen
Also, dein Traumberuf war wirklich Polizei oder was war dein Traumberuf?
Ähm, jein, Polizei geht, wie gesagt, nicht wegen den Augen. Aber, ähm, das war einer der Jobs, die ich sehr gerne gemacht hätte. Also, mein Traumberuf ist Chauffeur zu sein. Für zum Beispiel Politiker oder Privatpersonen, reiche Personen, ne? Tolle Autos. Ich bin ich ich liebe Autos. Das Problem ist, dass das ein relativ unrealistischer Job ist. 1. mal ist es sehr, sehr schwer, da reinzukommen. 2. mal bin ich zu jung dafür. Also, vor 21 geht das eigentlich überhaupt gar nicht. Und auch danach so bis 25, 30 ist es normal. Erst dann fängt man normal an mit sowas.
Okay. Mhm. Ja. Ja.
Und, ähm, außerdem ist die Zukunftssicherheit von dem Jo äh, von dem Beruf 'n bisschen fraglich wegen selbstfahrenden Autos et cetera.
Ja.
Genau. Und d das ist halt die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ich mich in irgend irgendein Studium reinschmeiße oder irgendeine Ausbildung, womit man halt vernünftiges Geld verdient. Aber dann hat man vielleicht nicht so viel Spaß. Und im Moment ich bin ich bin wahnsinnig traumatisiert, was das Thema Lernen angeht, so Uni mäßig und auch f in der Schule.
Ja.
Von daher weiß ich wirklich nicht, wohin mit mir, was ich machen soll Also, ja.
Ja, das hört sich nach einer komplizierten Situation an und gleichzeitig nach etwas, was, glaube ich halt viele Menschen so durchmachen. Also, äh es, äh, brechen ja viele Leute ihr Studium a ab. Ich finde, das ist jetzt ja erstmal jetzt keine Sache, die an sich am Welten vergangen ist, aber natürlich geht's ja jetzt darum, dass du irgendwas findest, was dich halt glücklich macht. Ähm. Und also ich höre es so 'n bisschen raus, so, äh, mega viel für Klausuren lernen und so, ist generell nicht dein Ding oder war jetzt beim Lehramt einfach nicht so dein Ding, weil's dir nicht so gefallen hat?
Also das Ding ist, ich habe sehr, sehr starkes ADHS. Und durch die Schulzeit bin ich mehr oder weniger ohne Lernen durchgekommen.
Mhm.
Ähm, hm, ich habe auch 'n vernünftigen Abi-Schnitt. Also, das war kein Problem. Aber im Studium hat mich das halt habe ich jetzt beim Lernen gemerkt, dass wie das einen einholt. Ich habe eine von ich habe jetzt eine Prüfung nicht bestanden gehabt von ich glaube vieren. Also, ich würde durchkommen. Äh, w w ich würde mich da irgendwie durchquälen können. Aber zum Beispiel in der letzten Klausurphase habe ich ich bin eins, äh, ich bin 1,83 groß, ähm, und habe bin von 75 kg auf 70 kg innerhalb von 1- 1 bis 2 Monaten halt während der Klausurphase runtergegangen. Einfach nur wegen diesem ganzen Stress, also
Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich finde, das eigene Wohlergehen, äh, sollte halt schon irgendwie im Vordergrund stehen, ehrlich gesagt. Ähm, und vielleicht ist dann ja so 'n Ausbildungsberuf gar nicht so schlecht weil aktuell ist es doch sowieso so, dass es teilweise so Ausbildungsberufe gibt, die extrem gut bezahlt werden. Ähm, und auch zum Beispiel die Arbeitslosigkeit unter Akademikern also steigt ja grad so 'n bisschen also unter Berufseinsteigern. Ähm, also ich glaube, da gibt's halt durchaus gut bezahlte Jobs, wo du ja auch dann viel schneller Geld verdienen kannst, als wenn du halt erst so 'n Studium machst. Und dann hast du halt diese Ausbildung, auf die du zurückfallen kannst und kannst dann aber trotzdem dieses Chauffeur-Ding anstreben, wenn du irgendwie 25 bist oder so
gar nicht gesund. <chuckles> Ja.
oder 30, also ähm, du meintest, da ist ja dieses Altersthema. Und dann hat man halt trotzdem auch wieder 'ne Ausbildung, äh, wenn man jetzt ich weiß halt nicht, wie schnell das gehen wird natürlich mit diesen selbstfahrenden Autos, aber angenommen, die kommen in 10 oder 20 Jahren, wir wissen es ja nicht.
Ja. Ja, das kann passieren. Genau Das hört sich auf jeden Fall nach ‘nem sehr guten Rat an. Also, was ich mir halt denke auch also, was ich mir auch in dem Zusammenhang denke: „In welche Richtung ich dann mit ‘ner Ausbildung gehen soll“, weil ich ha also, handwerklich ist es schwierig bei mir. Also, solche keine Ahnung, ich habe zum Beispiel in be be in 'nen 'nen Praktikum als Bestatter gemacht. Das war wo also, das war richtig cool. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war die emotionale Belastung während den Trauerfeiern und deswegen habe ich das erstmal so beiseite geschoben. So sowas könnte ich noch machen. Aber solche richtigen handwerklichen Jobs, wo man auch wirklich
Mhm. Ja.
äh, zum Beispiel, hm, Automechaniker, sage ich jetzt mal. Dafür muss man ja ‘n gewisses Geschick mitbringen und ich würde sagen, dass ich da vielleicht nicht so der deale Kandidat für bin, um es jetzt mal so zu sagen
Ja. Ja, das ist ja voll okay. Also, gerade wenn man das weiß, ist das ja auch gut. Ähm, und was ist mit diesen ganzen Computerdingen, also, spricht dich das an oder eher nicht so?
Ja, ich hatte auch schon über, äh, 'ne IT-Ausbildung nachgedacht. Das Ding ist also, ich mag ich ich mag Computer sehr gerne, ich verbringe da auch viel Zeit, aber Ja, das IT ist halt echt anstrengend, so vom vom Ding her, die also, auch nachher im Job ist, hast du ja Du bist halt durchgehend da dran und musst Probleme lösen. Und dann hast du ich weiß nicht. Da, also, IT ist nicht ganz so meine Schiene. Auch das wie gesagt da das ist ja auch einer meiner Probleme. Ob ich wei Ich frage mich halt. Soll ich jetzt- sage ich jetzt mal so- die Arschbacken zusammenkneifen und Ja.
Mhm. Weißt du, was ich auch noch überlegt habe gerade? Kannst du nicht Fahrlehrer werden?
Äh, theoretisch schon Praktisch ist es
Die verdienen ja auch echt gutes Geld, wenn die 'ne eigene Fahrschule haben.
Ja, das auf jeden Fall Das Problem ist da, also das kostet sehr sehr viel. Diese Prüfungen. Also, damit du da reinkommst. Und du musst halt wirklich, perfekt, die eine reine Weste haben. Also, wenn du da einen Punkt hast, dann ich glaube, einen Punkt darf man haben. Und wenn du einen danach bist du raus. Danach verlierst du deine Lizenz quasi. Aber Das könnte man durchaus überlegen. Aber ich meine, das hat zwischen 10 und 20.000 gekostet. Irgend sowas. Und das Geld habe ich schlicht und ergreifend nicht, ne? Deshalb.
Okay. Okay. Ja. Ja, okay. Ähm.
Aber das gucke ich mir auf jeden Fall noch mal an. Ähm. Das ist 'ne gute Idee. Ja.
Ja, weil dann, also, wenn man Fahrlehrer ist, dann hat man ja auch, ähm also, dann ist man ja auch voll der ideale Chauffeur zum Beispiel für einen ranghohen Politiker, weil dann ist man ja quasi vertrauenswürdig.
Stimmt. Stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. Das stimmt, ja.
Und, ähm, woran habe ich dann gerade noch gedacht? Ähm <tsk> also, IT meintest du, gefällt dir nicht, also, ist das so ‘n bisschen raus. Hm, ich weiß nicht, ob mir das gleich noch ein einfällt, an irgendeinen Bereich dachte ich noch. Aber, ähm, äh, du meintest ja auch, dass du gerne zur Polizei wolltest. Das heißt, da hat dir halt so dieses körperliche dann gefallen oder generell quasi so dieses, ich sage mal, die Leute auch zu beschützen, oder was waren da so deine Beweggründe?
Ja, also, hauptsächlich, dass man da viel Auto fahren kann. <laughs> Genau richtig. <laughs>
Ach so, okay, du liebst, also, einfach Autos. <chuckles> Okay, dann ist das <chuckles> dann ist das, äh, ja vielleicht gar nicht so schlecht mit dem Fahrlehrer und also, zum Beispiel bei dieser Therapeutenausbildung, die ist ja auch so richtig teuer
Jeden Fall. Mhm.
und diese angehenden Psychotherapeuten, die arbeiten dann wirklich, äh, ja, irgendwie am Wochenende bei REWE und so, um das irgendwie hinzubekommen. Also, ich glaube, das geht halt schon dafür dann so Geld anzusparen. Also, ich weiß nicht, man kann ja auch sich in irgendeinem Werk wie Mercedes oder so einfach für ‘n paar Monate ‘n Job suchen und dann ‘n paar Nachtschichten machen oder irgendwie sowas. Also, ich glaube, es gibt halt immer ähm, Möglichkeiten, etwas Anstrengendes ‘n paar Wochen zu machen, um ‘n bisschen mehr Geld zu verdienen oder sowas wie Saisonarbeit in der Schweiz oder so. In der Schweiz sind ja die Löhne viel, viel höher, dass man einfach sagt: „Ich mache das jetzt ‘n paar Monate, um mir Geld für ‘n bestimmtes Ziel einzusparen.“ Ähm, na ja, und so Bundeswehr kommt für dich halt nicht in Frage?
Ähm, theoretisch schon, ähm also ich will w also, was ich halt ich ich habe halt ‘n bisschen Angst, so in der momentanen, ähm, politischen Situation, sage ich jetzt mal, also, wenn da irgendwas ist, dann bin ich halt drin so und
Ja. Ja, das verstehe ich auch so richtig doll.
Ja, und halt noch eine weitere Sache und zwar, ich bin jetzt noch vorm Studium, bin ich in einer richtig, richtig tollen Wohnung, ich mache Wohnen für Hilfe und, ähm, genau, da bin ich bei einer richtig netten Dame, ähm, und und wohne da oben drin für für also für 100 € im Monat, ne, und und das müsste ich halt aufgeben, wenn ich zur Bundeswehr würde gehen würde. Das ist halt auch nochmal so ‘n Punkt, ja.
Mhm. Ja. Ja, das verstehe ich mit diesem mit dieser aktuellen politischen Situation natürlich und der Gefahr und da möchte ich auf gar keinen Fall dann auch Leute quasi so hindrängen. Ich dachte nur wegen dieser Polizei-Connection und t ähm, äh, bei der Bundeswehr machen ja auch viele Leute so krasse Führerscheine. Ich glaube, so LKW-Führerscheine und das machen die da alle quasi relativ kostenlos. Aber, ich glaube, wenn du halt wirklich dieses Fahren magst, dann ist es sinnvoll, vielleicht einfach eher Geld zu sparen um diese teure Prüfung zu machen, weil es ja auch voll gut dann später als Chauffeur kommt, wenn man das vorweisen kann.
Mhm. Stimmt. Das stimmt. Das ist natürlich für 'n Lebenslauf perfekt. <chuckles>
Hm. Und ach so, was ich was ich ja auch noch überlegt habe, so also, einfach jetzt, um so 'n bisschen Geld zu verdienen, ähm, ob du vielleicht so 'n Salesjob machst. Also, so Vertrieb am Telefon. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir das irgendwie vorstellen könntest, aber um jetzt halt so übergangsmäßig Geld zu verdienen, weil ich glaube, da sind die Einstiegshürden auch ziemlich gering, aber natürlich ist das für manche Leute auch unglaublich stressig, einfach fremde Leute anzurufen und denen was zu verkaufen.
Das ist 'ne gute Idee. Mhm. Ja, also, ich denke, solange das ein z 'n temporärer Job ist, ist mir das ist da wäre wäre das für mich kein Problem, wenn wenn das 'n sehr anstrengender Job ist, wie du schon gesagt hast, so Nachtschichten oder so. Ähm, aber ich möchte halt ich würde halt gerne langfristig halt 'n geilen Job haben, um es jetzt mal so zu sagen. Und und aber das ist 'ne gute Idee. Ich glaube, wenn man sich da 'n bisschen
Ja, natürlich.
also, dass man dass man sich 'nen Job sucht, den eigentlich keiner machen will, so nach dem Motto, ne? Viel vielleicht ist es dann also, so so Nachtschichtmäßig. Vielleicht kriegt man da 'n ordentlichen 'n ordentliches Gehalt dann am Ende raus.
Ja, also einfach so als Übergangsding gibt es da, äh, glaube ich schon gute, ähm, Dinge, die man machen kann, wo man vielleicht einfach nicht so direkt dran denkt.
Ja, ja.
Aber ja, ich höre ja auf jeden Fall raus, dass du noch jung bist und, ähm, ich hoffe, dass du noch das Richtige für dich findest und du kannst ja über diese Sachen einfach noch mal in Ruhe nachdenken.
Ja, äh, w ich, ich habe noch genug Zeit, ne? <laughs> Vielen, vielen Dank für deinen Rat. Vielen Dank für deine Hilfe. Hast mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht. Da gucke ich mir auf jeden Fall noch mal diese Sachen an, die du gesagt hast. Vielen, vielen Dank.
Ja.